ก็แช่ แล้วรองเท้าของเราอะเป็นสีขาว อะไรอย่างเงี้ย รองเท้าผ้าใบอะค่ะ เพราะว่าตอนฤดูหนาวเราจะขอใส่ชุดพละบ่อยมาก ๆ เลย เพราะว่ามันเป็นกางเกงขายาวเนาะ แล้วเราต้องใส่รองเท้าสี ขาวคู่กัน แล้วพอเราไป ยืน สนามหญ้ารองเท้าเราเปียกค่ะ แล้วมันก็เย็นมาก ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่า ทำไมมันต้องมีกฎระเบียบในการ ตื่น เช้ามาเรียนหนังสือ หรือว่าตื่นเช้าทำอาหาร ท ทานข้าว เพราะว่าตอนเช้าเราก็ไม่ค่อยอยากจะทานข้าว เพราะว่าแค่แบบตักข้าวใส่ปากอะ มันก็เย็นแล้วอะค่ะ เออ เราก็ไม่ ชอบ เคี้ยวข้าว แล้วก็ ชา ไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ขนาดนั้นเลยเหรอ? อืม อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันมีหนังสือหรือว่า เออ นิทานของคุณยายอันไหนอีกไหมคะ? ที่แบบว่า เรารู้สึกว่า เฮ้ย เราชื่นชอบนอกจากแบบไก่โต้งอะค่ะ เห็นบอกว่าคุณยายเขาจะชอบแบบว่า เอา เอาชีวิตจริงของเขา ใช่ไหมคะ มาเล่าเป็นแบบนิทานให้ฟัง มันจะต้องแบบเหมือนแบบ มีนิทานบางเรื่องที่แบบเป็นความรู้สึกที่แบบว่า อุ๊ย แบบ มีแบบ นี้ด้วย เหรอ แบบ เออ เราเป็นชีวิตของคุณยายฉันเองเหรอ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ